Oo.
Oo, kaya sabi ko, ay may mga gano'n pala talaga na ano, na 'yong parang ano, 'yong ways niya para ano, para iparamdam sa'yo na ano, na special ka parang gano'n. Interested talaga siya, yes! <laughs> Feelingera.
Parang Mukhang la l l lakas ng tama no'n sa'yo, ah. Go jo <chuckles> Ang lakas ng tama sa'yo, ah. <laughs> Oo. Oo. Pero
Mga gano'n, oo. Oo, 'tsaka itong ano kasi 'yong partner ko kasi is medyo maalaga 'to, eh. Oo, kaya ayun, napansin ko lang, bigla kong naalala. <chuckles>
Mm. Oo. Oo, oo. Pero bakit mo ba naisip 'yong pagluluto na 'yon ang pinakamadaling paraan para maipakita mo 'yong nararamdaman mo sa isang tao? Para sa'yo. Mm.
Ako kasi pag sa ano ah pag sa pagmamahal ha dun kasi ako magaling talaga sa pagluluto sa pagbi-bake yan. Diyan yan yung mga ano ko Masterals ko parang ganon. Oo.
Pagluluto. Ah, puro a Pero bukod do'n, wala na bang iba, like, ah, like effort or kaya la la ah, word of affir affirmation, gano'n?
Kasi kasi 'pag sinabi mong ano, 'pag sinabi mong nagluto ka, pinagluto kita, ando'n 'yong ano, eh, 'yong word na effort, eh. Kasi nagpagod ako para sa'yo, parang gano'n. Tapos ano, ginawa ko 'to para ano, para i-show sa'yo na love kita, parang gano'n. Oo, oo naman. Kasi 'pag hindi hala, walang gano'n. <scoffs>
Puwede. Mm. 'Tsaka with love, with love 'yong pagluluto, 'di ba. 'Tsaka magkasubuan kayong dalawa. <laughs> Ay wala, ay walang gano'n? Ay okay, okay. <laughs> Walang <laughs> baby, hello, woo, gano'n. <laughs> 'Yan. Ah mm.
Walang gano'n. Jo <laughs> 'tas 'yon, eh <laughs> Mga gano'n, 'no, pag nasa public place ka parang nakaka-cringe tignan minsan. <laughs> Minsan oo, minsan may mga ano naman, may mga times naman na gano'n kami, pero parang habang tumatagal, "Huwag na nga, unahin ko na lang sarili ko gutom na rin naman ako," parang gano'n. Kasi noon, 'di ba, 'yong first bite, o sa'yo muna, parang gano'n. Oo, pero ano, ang napapansin ko ang hindi talaga nawawala is pag sa Jollibee kami, 'yong chicken skin.
Sabagay. Pero mainggit sila, 'di ba? Oo. Mm. Oo, tama. Mm. Ah, okey. Chicken skin.
Oo, noon pinagdadamot niya sa'kin 'yon ngayon binibigay niya na sa'kin, eh. <giggles>
Ay o ay oo, talaga, 'no? Oo 'yon, sarap talaga no'ng ano
'Di ba? <chuckles> Noon mag-aagawan talaga kami, ngayon hindi, binibigay niya na sa akin. <chuckles> Ah, siguro nasa isip niya, sige ikaw na lang magka-cholesterol <giggles> parang ga <giggles>
Oo. Oo. <chuckles> Eh, cholesterol. <laughs> Oo. Kumbaga iba ibigay ang hilig, gano'n? Oo.
'Di ba? <chuckles> Mm. Opo. Noon kasi ano, eh, ayaw niya, eh, ayaw niyang ano, ibibigay. Parang sige, ako din gusto ko rin kasi 'to, parang gano'n. Ngayon, sige sa'yo na, sa'yo na 'yan lahat, parang gano'n, siya. <chuckles>
Oo. <chuckles> Oo. Mm. <chuckles> Pero ano, pa'no mo naman nakikita 'yong epekto ng pagpapahayag ng da or pagluluto sa mga relasyon mo sa ibang tao? Gano'n.

Hmm, nice. Oo.
'Yan na yung palang maraming ano, maraming hindi ko alam kasi yung tawag dun, eh, basta yung marami siyang ulo tapos ano, tapos <laughs> Bakit? <laughs> Gana
'Di kasi com Wa <laughs> <laughs> Wala sabi ko ano, na like ini-imagine ko kasi ano ano kaya 'yan, siguro screw screwdriver ba ata 'yan o ano, martilyo, ganiyan. Mm.
Ayun yun, yung mga gano'n. Yun yung mga gano'n tapos basta, eh, meron ngayon yung ano, yung parang 1 lang yung hawakan nya tapos nata nade-detach yung ano, yung mismong ano, ulo nung ano.
Ah, okey-okey, o om.
Ayun yun, yung parang kunyari yung star na screw, gano'n. Tapos yung flat, yung mga gano'n. 'Di ba may mga gano'n na nade-detach, natawa ako kasi tumawa ka do'n sa maraming ulo, eh. <laughs> Biglang nade-detach pa. <laughs> Hmm.
Mm, oo. Oo. <laughs> Pa parang ano naman parang ang ano naman, ang creepy. Ang creepy naman nun. <laughs> Nade-detach pa. Pero ano pero ano ba sa sa kanya mo lang ba yun ginagawa, yung mga effort na ganiyan, sa mga ibang ginam
Ay, hindi. Sa ano, sa mga friends ko 'yan. Oo, sa mga friends ko. Tsaka ayoko kasi nung ano, yung 'pag nagbigay ka sa isa, yung isa lang yung bibigyan mo. Gusto ko yung parang lahat meron, 'yan, oo.
Possible. Oo. Ah, napaka napakagalante mo pala ano, napaka-thoughtful. <chuckles>
<laughs> Hindi naman kasi yung circle ng friends ko ay ano lang, 4 lang kami. So, dapat 'pag mag-e-exchange gift kami 3 yung gift na dala mo para yung tatlong friends mo meron lahat, gano'n. Oo, pare-parehas, oo. Kaya na nakakatawa 'no, nung one time is ano, nagkita-kita kami tapos lahat kami baso, baso yung regalo, ano 'yan bakla, hindi ba tayo mag-aano? Ano bang gagawin natin sa baso, magkakarenderya ba tayo? <laughs> Yung mga gano'n? 'Yan ang saya-saya po ng ano, topic natin today. <laughs>
Hmm. Mm. Pero parehas sila ng gift? Parehas sila ng gift? <laughs> Lahat towel, ganun? Tatagay. <laughs> Oo. Ano oo, salamat din sa mga binahagi mo and ingat ingat palagi. Sa susunod ulit. Paalam.
Opo, kayo rin po. Thank you po. Opo. Paalam po. Babay.

Siguro ano, ah, it makes me siguro na express yung sarili ko siguro like, parang nagiging confident din ako. Parang mas nagiging i na parang naihayag ko yung totoong ako, parang ganun, na parang hindi ko hindi ako nahihiya kasi parang kasi, di ba, pagka ano, pagka mahal mo siya parang lumalabas yung kulit mo, di ba, na yung ay ay hindi naman ako sweet dati, pero sa kanya oo ako, di ba, ganun. Parang dati parang ang tahimik ko, parang introvert ako, pero parang sayo parang parang konti na lang sabihin mo, "Tumahimik ka na nga para"
Mm. Mm. Hmm. Mm. <laughs> De Ganito ba 'yan? Ganito ba 'yan? Like ano, kunyari kayong dalawa lang nung girl mo, ng girlfriend mo, parang bigla bang ano, bigla bang, "Baby, ganito, ganyan." Parang gano'n biglang nagiging baby'ng bata parang di <laughs> kasi yung partner ko gano'n minsan <laughs> parang nagiging baby. <laughs>
Oo, oo. Ah, parang ganun, oo. <laughs> Parang sa ano, parang kum Yun nga. Kumbaga sa tropa mo parang parang astig ka, eh, pag sa tropa mo, di ba? Tapos
Oo, tapos parang biglang yung weak side mo nakikita nung ano mo. <laughs> Ang cute, ang cute nung gano'n talaga. <laughs> Di ba?
Pag s oo nga, oo nga. <laughs> Oo, sabi ko, "Ha, nagpap" para sabihin niya, "Ah, hala ano, nagpapaalam ka sa jowa mo?" "Hindi, batas ako. Ako ang batas." Tapos pagdating sa ano, "Baby, paalam muna ako please. Ngayon lang naman, eh." Di ba? <laughs>
<laughs> Oo. <laughs> Oo. <laughs> Nakakatawa ganyan na ganyan yung ano, yung partner ko. Kunyari ano, ayain siya no'ng barkada niya ano, "Oh, sige mag-set na tayo ganito, ganyan." Pero 'pag nagsabi siya sa'kin at hindi ko shiney hindi ko pinayagan, hindi na yun aalis. Para siyang ano, parang nagbigay na siya ng date, pero hindi siya aalis 'pag hindi ako pumayag. Parang batang nagmumukmok, gano'n, gano'n siya. <laughs> 'Yong parang astig-astig, "Ito na may date na tayo ng labas," tapos biglang wala, dedma pala 'yong date 'pag hindi pinayagan, gano'n. Oo, para siyang naluging ewan dito sa bahay. <laughs> Oo, kakaloka.
Oo. Oo. Oo. Oo. <laughs> Pinayagan. <laughs> <laughs> Ano ne update-update na lang sa tropa, no? "Pre, 'andito kami nag-e-enjoy kami dito, mag-isa ka diyan." Ganun.
Oo. Oo. Pero mas gusto nung ano, nung partner ko na parang kami yung magkasama kaysa sa mga friends niya. Ewan ko, siguro talaga may gano'n, 'no? Parang yung ikaw na lang yung binest friend din. Parang mas komportable na ikaw yung kasama, may gano'n 'no?
Oo. Oo, tsaka wa Tsaka wal tsaka wala naman siguro kasi hindi mo kasi pap papayagan naman kasi talaga siguro, eh. <laughs> Ay, hindi naman.
Ay hindi. May ano, may 1 time naman na ano, 'pag nagpapaalam siya na nasa mood ako, "Sige go lang," parang gano'n. Oo, tapos magtataka siya, "Bakit pinapayagan mo ko?" Parang gano'n. <laughs> Kaya hindi ko na malaman din sa'yo kung gusto mo bang magalit ako o ano. <laughs> Di ba?
Oo, go lang. Oo. Oo nga, eh, tapos oo, nga. <laughs>
Oo, tapos 1 time parang 'yong ano, 'yong brad niya is inaya siya dito sa bahay, taga dito lang kasi malapit sa amin. So, sabi niya is, "Ano, puwede ba?" Sabi niyang gano'n, "Oo, sige diyan na lang kayo sa ano, sa kusina." Sabi kong gano'n sa kanya. Tapos ano, pinagpaalam ko naman siya sa mother ko, pwede naman, pinayagan naman kasi may okasyon. 'Yan, oo. Sabi ko sa kanya, "Puwede naman occasionally lang. Huwag 'yong ano, 'yong wala namang okasyon tapos babanat ka ng inom," gano'n, 'di ba? 'Di bale sana kung walang gagawin kinabukasan. Mm, minsan kasi may mga kabarkang ganun, eh, 'no, yung tamang trip lang na aya, 'no?
Hmm. Oo. Oo. Mm. <laughs> Oo. Tama, oo.

Okey lang po, medyo pa-ulan na po dito sa amin. <laughs> Sa inyo po ba? <laughs>
<laughs> Oo, dito sobrang init pero okey lang kasi ano naman sabi ko nga di ba, ah, "Thank God it's Friday."
Yes po.
Oo, ah, anyway ano nga pala, ah, may tanong pala ako sayo, ano ba yung paborito mong paraan na pag-papahayag ng damdamin? Siguro, pag, siguro para ano siguro may par particular na topic siguro pag mahal mo yung siguro yung isang tao na lang siguro ganun. <laughs>
Mm. Mhm. <laughs> Kala kala ko pa naman sasabihin mo is pano kung galit ka, paano mo pinapakita parang mga ganun yan so siguro siguro if ano, if sa love kung paano ko ipapakita, ako kasi ano eh, ano kasi may <laughs> ako kasi mahilig akong mag-ano magluto, yan. So yan yung way ko ng pag-papakita sa isang tao na special ka sakin pag pinagluluto kita. Yun, yan yan yung ways ko.
Ay, hindi hindi bihira kasi ako magalit eh, hmm, siguro mm. Sa love. Yes. Pag sobrang gift talaga, mm. Ah, magluto. Oo. Anong meron bang particular na niluluto ka dun sa isang minamahal mo ba? Wala naman?
Actually kasi madalas actually sa mga friends, ganon sa mga pamangkin, yan mga pamangkin ko kasi halos ka age ko lang. Yeah, mostly ang ni-rerequest nila is yung adobo kong sili, yan.
Ah, okey-okey. Ah ah, oh, so maanghang siya kasi may sili nga di ba <chuckles> okey-okey.
Mm, mm, as in ano lang naman siya, adobong manok na maraming-maraming sili, 'yan, 'yan 'yong gustong-gusto nila, mm, yun yung lagi nilang ni-rerequest pero, 'pag sa ano, 'pag sa partner ko, ang paborito niya kasi is sinigang.
Sili? Ah, okey. Oo. Ah, sinigang? Mm.
Oo, hmm, 'pag dito naman sa bahay more on gulay dito sa bahay eh, gawa ng panay ano panay tanders kasama ko dito sa bahay. Yeah, yes, mga thunder bolts gano'n yan. Kayo po ba? Ano po yung ano paborito niyong paraan para mag-pahayag ng damdamin?
Ah, more on Oo, vege vegetarian? <chuckles> Oo. <laughs> Ah, sak